Kıyafet ve kitap
Hı hı. Bunları da çoğu zaman Amazon'dan ve diğer saydığın 2 siteden mi alıyorsun?
ve mutfak eşyası. Evet evet, Amazon'dan çok alıyorum ama geçen alışımda, Amazon değildi, Hepsiburada'ydı. Şey oldu, çok böyle yıllardır kullandığım bir çaydanlık vardı. Artık hani hâlâ kullanıyorum bu arada, eee, şey yaptım. Hani, artık vadesini doldururcasına sesler çıkarıyordu, birebir aynısını aldım.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet.
Bayağı şey geldi, farklı bir tabanı, alt tabanı farklı geldi. Yurt dışında olduğum için de hemen iade edemedim, Türkiye'den getirmişlerdi. Sonra mesela çok çok uğraştım. Hani, öyle olunca da, işte, şu an bir daha elim Hepsiburada'ya gider mi? Eee, evet evet, öyle bir şey oluyor; yani Amazon'da böyle bir şey yaşamadım.
E, hı hı. Evet. <chuckles> Gitmiyor. Hımm. He he. Peki, eee, bir tane yaşadığın kötü bir tecrübe, daha önce yaşadığın birçok iyi tecrübeyi, eee, bir anda silip götürüyor mu böyle durumlarda? Yoksa sadece spesifik satıcı, eee, yüzünden olduğunu düşünüp siteyi kullanmaya devam ediyor musun genelde?
Sonra, devam edince zaten şeyi fark ettim, Hepsiburada oldukça bana yardımcı olmaya çalıştı. Satıcı marka, eee, işleri zorlaştırdı. Hatta şu an sadece satıcıyla görüşüyorum. Eee, o yüzden, ama daha önce de bir aldığım ürünü zamanında teslim etmemişti. Eee, tutarı falan iade etmişti Hepsiburada. Aaa, yani, o o noktada belki bir iki evet, evet, evet, aynen öyle oldu. Yani o yüzden genelde ama işte bunlarda da ha bu arada mutlaka ve mutlaka hep dijital kartla yaparım, sanal kartla yaparım. Eee, hiç açıkçası, kendi orijinal kart numarasıyla ya da işte kapıda ödemeyle hiç yapmadım diyebilirim.
Hı hı. Hıı. Evet. Eve Birkaç, eee, olumsuz tecrübe üst üste mi geldi? Hıh. Hı hı. Hıı. Evet, tamam. Eee, bu da güzel bir önlem herhâlde. Eee, peki bundan başka aldığın hı.önlemler var mı online alışveriş yaparken?
Yorumlara çok dikkat ediyorum. Hani, yani, yorumlarda eğer kötü satıcıyla alakalı mesela, kötü bir yorum varsa, ki b onlar da sonuçta, eee, herkes gibi bizim gibi alıcı kısım, yani tecrübelemiş, deneyimlemiş oldukları için dikkat ediyorum, yorumlara çok dikkat ediyorum. Fotoğraflı olursa daha da içime siniyor mesela. Eee, satıcı anında bir şey sorduysam, cevap veriyorsa, çok, çok güzel oluyor. Hani o an şeyi anlıyorsun, başıma bir şey gelse muhatap en azından Kesinlikle, kesinlikle. Kargo firmalarıyla
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Cevap verecek. Hı hı. Hı hı.